じゃああのちょっと相談に乗っていただきたいことがありまして、あのできればアドバイスいただければと思うんですけど、大丈夫ですかね。
はい、もちろんです。えっと何に対してあのアドバイスすればいいでしょうか？
は。 と、私があの、ちょっと最近こう、人とこう知り合う機会っていうのが結構多くて、あの、はい、初めましての人たちとこうグループで話す機会っていうのがあるんですけど、なかなかそのグループでの会話だったりっていうのにこうついていくことができなくて、結構こうなんか寂しい気持ちをしてしまうことが多いんですね。
あ、そうなんですね。 はい。 あ、それはなかなかちょっと気まずいとかありますよね。で、それってその、ま、初めてのとなんところって言ったと思うんですけど、あのごじご自身以外はちょっとあのあの知り合い同士って感じですか？それとも全員が全員が初対面って感じですか？どっち、どういう感じですかね？
はい。そうなん はい。 そういう場がはい。 最近だと、自分以外はもうみんな知り合いみたいな場の方が多いですね。
はい。 ああ、もうすでに結構関係性が固まっちゃってる感じなんですかね。あ、それは結構入りづらいですね。
はい。 そうなんですよ、はい。 そうなんです。
はい。で、それでそのまあちょっとあの、普段はどんな感じになったりとかってあります？
結構そういう場にその、友達と行くことが多いんですけど、こう、輪の中に入れずに、私と友達でこう2人だけでこう端っこの方でずっと喋ってるみたいな状態になってしまって。
はい。 あ、そうなんですか。まあ、でもそうですよね。ちなみにそれってあのどういった場って聞いても大丈夫でしょうか？
はい。 つい最近だと、あの、友人の家であの、クリスマスパーティーがあって、それに呼ばれて行ったんですけど、はい。そこでこうあまりははい。
あ、そうなんですね。はい。はい。 ま、その 友人の家ということなので、ちょっと多分その、ご友人はちょっとまあ知ってる人が多いってことですよね、多分。
そうですね、一応、ま、そこまで関係性の深くない友人なんですけど、結構いろんな人たちをこう呼んで、ま、じゅうにん15人ぐらいのパーティーだったんですけど。
はい。 ああ、なるほど。 まあ、つまりその友達の友達とどう接するかみたいな感じですかね。
そうなんですよね、はい。
あ、確かにちょっとなん絶妙なところですね。でも共通の話題として、あのその友達でっていうことはあるって感じですかね。
一応あるっていう感じですね。
一応ある。ま、一応というとまあまあ、会話それはそのほとんどの会話が、ちょっと友達とは関係ない話っていうことでしょうか？
うーん。 なんかもう、その人たちでこう話が、なその人たちがすごい仲良いグループっぽいんですよね。もう友達の集まりで、でそこでこう内輪ネタでこう盛り上がっているみたいな感じなんですよ。
ああ。 はい。 内輪ネタはちょっと確かにだいぶ入りづらいですよね、そんな、ま、内輪ネタを話してる時点でちょっとあの、オープンかどうかって言われると、まあすでにこう、まあ、もう出来上がってるって感じはしまうん。出来上がってるとか盛り上がってるって感じはしちゃいますよね。
はい。 そうなんですよ。 そうなんですよね、はい。
そうですね。そそれに対してこう何かこう試してみたことってあったりしますか？
なんか、1人でいる人とかたまにいるんで、その人たちにこう話しかけてみようとかはするんですけど、結局、大きな輪の方には入れなくて、なんか見たことあるけど話したことないっていう人がどんどん増えなんか増えてくみたいな感じなんですよね。
あ、はい、いいですね。どうです？ ああ。 ああ、そうなんですか。そうですね。結構ふあの普段のコミュニケーションスタイルについてなんですけども、あのま、そういったあの知らぬ、まあしまあ、初対面の人が多い場面以外では、結構あのどうやどういう風に話せるとかってあったりしますか？
うーん。 はい。 はい。 もともと多分人数が少ない方が得意で、一対一とかだったら全然初対面の人でも話せるんですよね。
ああ、なるほど。 ああ、ということは、ま、そのなんて言うんでしょう、グループならではのこう話しにくさっていうことでしょうか？
はい。 そうです。
あ、ま、初対面でま、グループでもあの話しにくいのに、それはこう初対面となるとさらに話しにくいみたいな、そういったイメージなってますか？
そうなんすよ。何を話せばいいのかもわからないし、なんか会話を中断しちゃうのも、申し訳ないという気持ちがどうしてもあって。
ああ。 ああ、それなんとなく分かる気がします。ちょっと誰かが話してるとね。で、それでどんどん、あの他の人がこう会話を継いでいっちゃうと、こういつ入ればいいかわかんないっていう、そんな感じですよね。はい。そうですね。となるとま、ちょっとまず思ったのがちょっと、あのこう、あの今回のはな悩みはちょっとあの結構二重の悩みだという風にはあのあ、思ったので、ちょっとあの、グループの苦手さとこう、あの、まあ初対面の苦手さ、ちょ、さらさらにその上で初対面の人たちっていう、二重だと思ったので、まずあの、最初にあのグループとしてどうやって、はい、話題に入ればいいかという悩みにこ悩みについてなんですけども
はい。 そうなんですよ。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。
そうですね、結構その、あの、自分から、あの、しまそあの自分で結構主導権を話すってのは、主導権握って話すのい結構苦手な方でしょうか？
どう？グループだとちょっと苦手かもしれないですね。
まあ、その自分がね、その、まあ、あの、会話をリードしていって、こう周りに話を配っていってみたいな、そそれはできる人はなかなかいないと思いますけども、そうですね、一応その、まあ、なんていうか、その、まあ、多分そういうことをされている人はあのグループの中に多分1人は自然と出てくるのかなという風な印象がありまして。あのその人とこう、なんていうかその、その人の会話のコミュニケーションスタイルを見て、こうあの、その人にこう話をこう、ふ、ま、多分そのまグループの中で話しにくいっていうことは多分あの全員に平等平等に話がいくように司会進行というか、そういったことは多分しない方だと思うので。
<laughs> はい。 うーん、はい。 ああ。 はい。
ということを考えると、ちょっとその、ええ、まあ、あの、まあ、じっ、し、あのしあのあの、話としてこう、その人、まイニシアチブを握っている人からこう話が振られるように、ちょっとこう、なんていうか、その人を意識してこうあのちょっとまあ、相槌をしたり、ちょっとあのその人にその人にその人を中心にこうちょっとあのあの、は話をちょっと何でしょう、質問というかこう、まあ、共感というか、質問っていうのはあの振ってみるはどうでしょうか？
ああ。 はい。 はい。 ああ、確かにそれはできるかもしれないですね。なんか、つつ、まその人と仲良くなるっていうのが、なんか一番手っ取り早いような気もちょっとしてます。
そうですね。ま、それが可能ならまあ、一番手っ取り早いんですけど、ま、そうですね。グループの中では結構、そういうあの、会話の流れとしては、まあ、やっぱりあの集団なので複雑なんですけども、やっぱりその中心人物となってそうな人をこう中心に、あの、会話の流れをおさえておくっていうのはもう一つかなという風に思いました。
はい。 はい。 うーん。 そうですね。うーん。 確かに。はい。
あともう一つですね、まちょっとあの、まさらにその上でさらにちょっとあの初対面の人が多いってことだと思うんですけども、そうすちょ、これに関してはちょっともうどうしようもないと。まあ、そのイニシアチブを握る方じゃないとおっしゃってたと思うんですけども、やはりそのま初対面である以上、このどっかしら、こう今何話してるの、みたいな感じでこう切り出す必要ってあると思うんですよね。
はい。 は。 はい。 はい。
なのでこう、なんていうか、その、そういったあの、ちょっと自分に注目が集まっちゃうっていう、そういったシチュエーションにちょっと対する体制というか、慣れをつけどっかでつける必要があると、あるんじゃないかなというような印象を受けました。
はい。ああ。なるほど。例えばなんかどういうのどういうやり方というか、練習の仕方がありますかね？
もうこれに関しては、もう何ていうかもう失敗を繰り返すというか、もうあの、失敗しても大丈夫そうだなっていうシチュエーションをこう探してみるっていうのはどうでしょうか？
ああ。 はい。 なるほど。
ま、例えばもう、もこのパーティーには多分二度と参加しないぞって言ったおも思った時にこう積極的に行けば今何の話してるのとかいう風に、へあのちょっと自分からこう会話の主導権をどんどん会話の主導権をちょっと奪うぐらいのちょっと <chuckles>
そうです。うんうん。 ああ。 なるほど。<laughs>
はい。もうもう二度と会わないんだからという風な気持ちになったら、結構
ああ、なそうですね。
ま、練習になるんじゃないかなという風に思うんですけど、それはやっぱりちょっと抵抗がある感じでしょうか？
ああ、もう いやでも、自分でも多分もう勇気を出して、もう周りからどう見られてもいいから、話すってやらなきゃいけないんだろうなっていうのは薄々ちょっと気づいていることではあったんですよね。
あ、そうなんですか。となると、そうですね。あのやっぱりこう、ま、した先ほど言ったあの、友達というば場面ではやっぱりちょっとあの、ま、なちょっとあの友達に迷惑かかるじゃないですけど、失敗しづらいなっていう印象がおそらくあったのではないかなという風に思うので、こう何かしらこう、ま、あの、こう例えばしら全然知らない場所に飛び込んで行って、こう全然知らない人に、ま、楽しそうな場面にちょっとあの、はいはい入り込んでみるみたいな。ま、ちょっと、ま、初対面が話しかけても不自然不自然だなじゃなさそうな、例えばなんでしょうね、ま、ライブとかですかね、ちょっと、ま、そういった場面にこう入ってみて、ちょっとは話しかけてみる、どうでしょうか。
はい。 はい。 はい。 おお。 はい。 はい。おお。 やったことがないので、どんなかちょっとあまり想像できないんですけど、でも、なんかアイディアとしては面白いなって思いました。
はい、そうですね。結構騒がしい場とかだと結構、あの、そういうあの、変なひ変なっていうか、あの、ま、ちょっと多少コミュニケーションがぎこちない人がいても、まい、ぐいぐいぐいぐいぐい来るタイプのぎこちない人が人がいたとしても、多分そんな気にする人は少ないんじゃないかなというようない思うので、そそれでやってみるってのは、まあ、どうでしょうか？
はい。 はい。 はい。 はい。ああ。なるほど。 いいですね。 ただ、ライブ以外だと、なんかどういう場があるんですか？今ちょっと私あんまりパッと思いつかなくて。
そうですね、例えばそのま、ごじご自身で趣味が、趣味ってどういうものがあったりしますか？
趣味がもう完全インドアなんですよね。
はい、と言いますと、具体的に伺っても大丈夫ですか？
そのお菓子作りとか、編み物とか。
はあ。 あ、そうなんですね。となると、確かにその派手に話すというような場ではね、ないですよね、となると
はい。 そうなんですよ。
そうですね。ほ、まあ編み物、え、お菓子作り、そうですね、お菓子をこう、ま、なんていうかこう、た食べる側の人たちの、なんでしょうね、こう、ふせそあ、趣味でややると多分まあちょっと、はまあ、は、多分そういったグループの集まりってのはグループでこう、わいわい話すっていう雰囲気にはなりにくいと思うので、ああそうですね。ま、でも多分その、多分その場合だとあの、結構イニシアチブを取る人って少なかったりしますか？
はい。 はい。 ていうのは。
あの、結構あの、ま、例えばあの、おお菓子作りの場にあつ行って、で、そのま、積極的にこうどんどん、あの、イニシアチブを握る人は、え、いたりしますか？
はい。 え、どうなんですかね、お菓子作りっていっても結構自分で家で一人でやったりするので、あんまりこう人と関わるっていうのはないかもしれないです。
ああ。 なるほど。となると、まずは、そうですね。最初の一歩としては、ま、ちょっと場数をこなすっていうところからになるのかなというのは、ちょっとかいつがちょっと思いつきましたね。
はい。 はい。 はい。 ああ、そういう場に行くってことですよね、人がたくさん集まってるところとか。
そういう場というか、ちょっとあの、もうし、あの、会話の絶対量をもうどんな形でもいいので、あの、増やしていけば、あのも、ま、一対一もそうですけども、ちょっとあのグループというのも自然にこう、あの何でしょう、自分中でこうテクニックというのが蓄積されていくのかなというような印象を受けましたね。
ああ、なるほど。 はい。 はい。 ああ。 そうですね。まずは、そう確かにしいろんな人に話しかけるみたいなところのやってって、話すことのハードルを下げていくっていうのは、もしかしたら一番大事なことかもしれないですね。
はい。あとあの、ま、会話を上手いなと思う人を見つけて、あともう、そのその人がなぜ上手いと思うのかっていうのをちょっと、う観察してみるっていうのも手かもしれないですね。
はい。 ああ、そうですね。
例えば、その有名人とか結構会話テクがあるわけですから。
ああ。かりました。ちょっと今いろいろアドバイスいただいたと思うので
はい。
ま、ちょっと周りの人の観察とか、あとはちょっと会社とかでも、今まであんまり話しかけて来なかった人とかに、あの、自分から話しかけに行くとかっていうのちょっと、明日から少しずつではあると思うんですけど、やってみようかなと思います。
おお。 あ、ぜひちょっと、ね、会社に知らない人に話しかけるって結構あの勇気のいることだと思うので、ちょっとぜひ、がんで頑張ってみてください。ちょっと、応援しています。
はい。 はい。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
いえ、こちらこそありがとうございました。失礼いたします。
はい。はい。